Oye, cuéntame, ¿cómo te animarías a aprender fotografías con el móvil?
Ujú. Pues mira, creo que la la foto, o sea, es un una actividad o un hobby, algo así que que disfruto mucho y que creo que con el teléfono ha facilitado mucho el contacto con ella, ¿no? O sea, creo que hoy todos podemos tener o todos tenemos acceso a un celular que tiene cámara y que, pues, siempre nos gusta como que la foto del recuerdo con la familia, con la pareja, de la mascota, ¿no? Incluso de un viaje, de tu comida. Entonces siento que hoy es, como, eh, tener este acceso a la foto ha facilitado mucho que las personas se interesen en ella y que les sea más fácil también como aprender a a, pues sí, a hacer fotografía, ¿no? Ya no necesitas una cámara réflex o una cámara profesional para poder, eh, poder compartir, ¿no? Como estos momentos o estos recuerdos. Y creo que mucha gente incluso como que se ha especializado, ¿no? Como que dice: "Ah, pues con mi celular puedo hacer mejores fotos". Incluso puedes ver que, eh, si te vas a tomar como una fotografía de estas que te piden luego para el pasaporte y eso, ya hay mucha gente las las toma con el mismo teléfono, ¿no? Ya es como que superfácil. Entonces, siento que hoy por hoy la foto desde el teléfono es una muy buena herramienta que te puede servir tanto para nada más de gusto, digamos, o hasta para trabajo. Entonces, siempre la voy a recomendar.
Ajá. Claro. <chuckles> Sí, sí. Ajá. Ajá. Guau. No, no, pues ya, así como lo cuentas está súper súper. No, y tienes razón, eh, fíjate, nosotros ve bueno, vengo de otra generación donde, pues, era el rollito, ¿no? Tenías que llevar el rollo, la cámara, luego revélala, luego, si no tienes dinero para pagar el rollo y lue exacto. No, esto que dices, tienes toda la razón. Oye, porque la ves al momento, si salió mal, la borras y otra no vamos a a ver, vuélvanse a mover, no pasa nada, ¿no? Oye, pues qué padre, tu cámara tiene algo bueno porque todos los celulares son diferentes, ¿estás de acuerdo? No todos tienen la misma luz, la mismos colores, en el sentido de la fotografía. Tú tienes tu celular, tiene que tener ciertas cualidades en la cuestión de fotografía para ustedes. Ah, yo me quiero ese celular porque me gusta la cámara, por ejemplo.
Mm, ujú. Y ver si salió bien. <chuckles> Y otra. <chuckles> Ujú. Pues mira, en mi caso, sí, el último celular que compré sí lo compré pensando como en ciertos parámetros de la cámara, ¿no? O sea, nunca he dicho como de ah, pues, ¿la cámara tiene que tener como una supercámara y ser caro? No. O sea, creo que sí te da ciertas prestaciones un celular que vale más y, pues, se entiende que va a costar más por la por las prestaciones que pueda tener. Pero, pienso que puedes hacer fotografía con cualquier celular, ¿no? En mi caso, como sí la quería para cosas un poco específicas, que era como para conciertos y para video, sí busqué algo que me diera unas prestaciones específicas para eso, ¿no? Primero, un sensor como muy luminoso y que pudiera tener como, eh, la toma de de fotografía también en ráfaga, ¿no? Para mí eran importante y la cantidad, por ejemplo, para video que tuviera, eh, ciertos fotogramas, ¿no? Para poder hacer cámara lenta. Pero, pues igual, o sea, si no si no vas a hacer como algo tan específico y solo quieres tomar fotos así de algún momento en particular, pues creo que cualquier celular te va a ayudar muchísimo. Lo que siempre digo es, o sea, lo esencial que necesitas para hacer foto no es la cámara, sino realmente es la luz, ¿no? O sea, la luz es lo que proyecta la imagen y con eso tú ya puedes tener como, pues sí, como esta captura de imágenes que puede ser con tu mismo tus mismos ojos o con una cámara, ¿no? Entonces, si no hay luz
Ah, okey. Eh, exacto. <chuckles> Ajá. Ajá. Sí, tienes razón. Ajá. Y se ve igual de clarito, ¿no? O sea, no hay esa distorsión de que: "Ay, ¿qué cosa era esto", no? O sea, se ve feo, ya después te das cuenta y hay cosas que no puedes repetir, definitivamente.
Ajá, si no Ajá. Sí, aparte, sí, sí, sí, o sea, por ejemplo, para cosas, no sé, conciertos o deportes y eso, sí es como que tienes que estar, eh, centrado en el momento para para sacar foto. Entonces, siento que ahí sí necesitas tener ciertas, mm, características en una cámara que te ayuden a captar el momento así al instante, ¿no? Pero a lo mejor si vas a tomar una foto de paisaje o una foto de tu familia, pues bueno, te puedes tomar el tiempo, puedes hacerlo más tranquilo. Entonces, por eso siento que ahí puedes hacerlo, pues, con cualquier tipo de cámara de, bueno, obviamente, de cualquier celular y vas a tener buenos resultados, ¿no? Solamente teniendo una muy buena fuente de luz, que, pues, la principal que tenemos gratuita es el sol, ¿no? O sea, con esa siento que se ilumina sin problema y ya si tú quieres, pues puedes comprar como una lucecita, ¿no?, de estas luego como los aros de luz o unas cuadraditas que hasta son RGB que tienen ciertos colores y puedes, pues, manipular un poco la escena, ¿no? Pero, pues, al final del día siento que el el celular resuelve muchos problemas y que es super a bajo costo, ¿no? O sea, comparado con con una cámara que antes todo mundo quería tener cámaras
Así es. Ajá. Ajá. Sí, claro. Guau. Sí, una profesional, esas son carísimas, hermosas, pero carísimas al final.
Ajá. Sí, no, y además de, o sea, del del precio, también era cargar con todo el equipo, el tener que estar justo esto, aunque eran ajá, y aunque son como cámaras digitales que tenías como esta pantallita para ver las fotos y lo que tú quieras, pues todavía era como pásalas a la computadora para que las puedas, no sé, editar o las puedas compartir, imprimir, lo que tú quieras. Y, pues ahora, como todo está en la palma de tu mano con el teléfono, como tú decías, ¿no? Desde aquí revisas la fotografía. Si te gusta la edi si la subes y si no le das un toque de edición y ya la compartes o se la mandas a quien quieres. Sí, no, o sea, como siento que que la f eh, con el celular, la la foto como que cambió por completo y que hizo que más personas se interesan como en esta, pues, sí en esta actividad o en este, eh, pues, hobby, a lo mejor lo podemos llamar así, porque se volvió muy fácil y muy accesible para todos.
Sí, eh, tripié, ¿no? Por ahí. <laughs> O ajá, todavía tienes ese detalle. Tienes mucho. Ajá. Sí, claro. Oye, todo esto que me dices es que tienes un conocimiento, ¿tú dónde lo aprendiste?, ¿quién te enseñó que la luz era importante? ¿Tú fue tú fuiste tú sola o alguien te dijo: "No, mira, esto te conviene más?".
Pues me al principio fue como interés como muy natural, porque a mi papá le gustaba mucho la fotografía, entonces como que yo me fui ahí pegando un poco, ¿no? Pero él nunca lo hizo como en temas profesionales. Él era así como de a tomar fotos de las vacaciones y de las fiestas y bla, ¿no? Y él tenía una cámara, e jol justo como como de rollo, era una una Fujifilm. Y después, cuando yo entré a a la escuela, a la universidad, en la carrera en la que estudié llevaba la materia de de foto. Entonces, como que ahí empecé a, pues sí, como a profesionalizarme un poco, digo, no me hice profesional completamente porque no no me dedico a a la foto tal cual, a a ser fotógrafa, pero me gusta mucho el hacer fotografía, ¿no? O sea, como que el haber entrado a esta carrera, pues me abrió un panorama alterno, digamos, y me gustó mucho la fotografía. Entonces, la empecé a estudiar ahí como en la parte básica. Cuando terminé la escuela, me metí ya a un curso como un poco especializado y, pues, ahí me empezaron a dar como, pues, todas las herramientas, ¿no? Y y lo principal, pues, es que la luz es lo que hace la fotografía, ¿no? Si no hay luz, pues, vas a tener una foto completamente oscura, ¿no? O negra. Entonces, siempre es jugar con la con la luz, cómo es que entra, cuánto tiempo vas a permitir que la luz esté como sí, como reflejándose o entrando en el lente, cómo el movimiento de la luz puede marcar como la diferencia. Entonces, si no hay luz, pues prácticamente no hay fotografía, ¿no? Entonces, eso lo aprendí pues sí, como gracias a estos cursos.
Ah, okey. <laughs> Ah, okey. Guau. Ah, ya, ya, ya. Sí. Ah. Qué interesante de plano. No, pues sí, no, sí, sí se escucha, eso lo voy a anotar, oye, ¿eh? Porque, <laughs> sí, sí me gusta la fotografía, a mí sí era de los rollitos cargar mi camarita, obviamente no profesional, pero sí, sí, pero yo di no yo cuando llegó el celular dije: "Guau, soy de aquí". <laughs> Sí, sí, sí, está muy padre.
<chuckles> Ajá. Está bien padre, ¿no? Es mi momento. No, y es que sí, o sea, esto que dices como como de los rollos y todo eso, o sea, en en su momento era, pues, padre, ¿no? Como tener tu colección de rollos e ir a a revelarlos y tener que te entregaran tus fotos y empezar a revisar cuáles habían quedado padre y cuál había quedado fea y eso. Siento que era una forma bien distinta, ¿no? Que ahora tenemos que, en automático, tomas las fotos y ya sabes en ese preciso momento si quedó bien, si la borras, si la la vuelves a a tomar. Y como que esa emoción a lo mejor se perdió un poco, pero también te permite como tener más recuerdos rápidos, ¿no? O sea, como que tú decides qué es lo que quieres tomar y lo puedes repetir una y otra vez, y verlo cada vez que se te da como que la gana, ¿no? Desde el celular, lo compartes, si estás en un punto, se la puedes enviar a alguien que está al otro lado del mundo, y en ese momento la otra persona puede ver como qué es lo que estás haciendo, cosa que, pues, antes no no se lograba hacer, ¿no? Con este tipo de cámaras.
Ajá. Ajá, tenía su encanto. Sí, si claro. Pues sí, sí, sí, no, pero genial, se escucha, bueno, de hecho es genial, o sea, no tan solo se escucha y se y es genial, la verdad, eso que estás compartiendo. Porque de verdad, si simplificó muchas cosas, fue demasiado una tecnología muy interesante, diría yo por aquí. Oye, y dime, ¿tienes algún tema especial? Porque ya ves que la fotografía tienen temas, ¿no? O sea, que el perrito, que el que la familia, que a ti, ¿cuáles son los temas que más te atraen de la fotografía?
<laughs> Sí. Ajá. Pues a mí me gusta mucho hacer foto de paisaje. Siempre he dicho que con la foto paisaje, pues es como la más auténtica, por así decirlo, porque justo, o sea, como que en la foto, a lo mejor de retrato, tú puedes posicionar a las personas, ¿no? Decirles que sonrían, que se giren, eh, que volteen hacia dónde está la luz, lo que sea. Entonces, tienes esta posibilidad de, pues sí, como de alterar, ¿no? La escena. Y en el caso del paisaje, pues tienes que trabajar con lo que hay, ¿no? Porque no puedes, eh, desplazar las cosas, ¿no? El árbol o si está el río atrás, no puedes dejar que deje de correr, la montaña no la puedes mover. Entonces, tien tú como fotógrafo te tienes que adaptar al espacio, a la luz, al momento, y creo que eso para mí me me gusta más, ¿no? Como que siento que es más, pues sí, más real la escena y que que puedes también como transmitir ciertas cosas. Obviamente, la foto de retrato tiene su sus motivos y sus razones, pero para mí es como que más, no sé, como que más impactante la la fotografía de paisaje, ¿no? También en su momento hice foto de producto y sentía que era muy similar a la fotografía de retrato, ¿no? O sea, es es muy creativa, a mí me gustó mucho, pero también es como que a veces vender humo, ¿no? Porque pues justo tú acomodas todos los elementos para que se vea bonita y de primer momento se ve genial y te hace comprar, ¿no? Ya cuando lo ves como en trasfondo dices: "Híjole, ¿no? Sí me pasé de chistosa, ¿no? Sí sí inventé una buena historia". <chuckles> Sí, sí, sí, sí.
Wao. Ajá. Ajá. Exacto. <chuckles> Eso. Exacto. Eh, sí, claro. Wao, ¿en serio? Exacto. Sí, sí, claro. <laughs> No, pero hiciste el arte al final, hiciste el arte, o sea, esa sí era la idea del arte, ¿no? Porque lograste que alguien comprara algo, ¿no? Entonces, es arte, al final del día lo transmitiste a través de una fotografía. Fíjate, cómo lo estás contando. Digo, ¡wao!, o sea, no lo había visto desde ese punto de vista, se escucha muy bien ¿eh?, definitivamente.
<chuckles> Sí por eso esa esa no, por eso la la foto de de producto retrato, o sea, me gusta, pero de lejitos. Es como que tener cuidado con ella, ¿no? Sí sí la verdad también, y e y es complicado hacerlo, ¿no? O sea, también siento que poder como entrar con las personas y decirle: "A ver, sonríe más o muévete hacia acá", si tiene su propio su su propio arte, ¿no? Y yo al al, a lo mejor, no estoy tan apta para eso. <chuckles>
Ajá. <laughs> Respetas ese arte. Sí, sí, sí. Exacto. No, no, pero sí le sabes, se escucha claramente que le sabes, o sea, sí te gusta, sí lo sí te apasiona un poco. A la mejor tienes otras pasiones, pero esa yo creo que sí la tienes por ahí muy oculta, para ti y para disfrutarla tú. Está muy muy bien bastante bien. Oye, ¿tienes alguna foto? Cuando empezaste a tomar fotografías hubo alguna por ahí que dijiste: "Ay, ¿por qué no la tomé bien?" Por ejemplo, que dices: "No, no se me puede ir del concierto", por ejemplo, el o la foto del evento, de que dijeras: "Ay, ¿por qué no la tomé adecuadamente por ahí?". Algo medio gracioso.
Mm. Sí, fíjate que me ocurrió cuando estaba haciendo como mis pininos, eh, tuve la oportunidad de hacer fotografía de prensa. Yo no tenía como una cámara, ¿no? Así super guau. Entonces fui a cubrir una rueda de prensa de un festival aquí en México y, pues, yo sólo lleva mente llevaba mi celular. Entonces, como que, pues, por las prisas, la emoción, la gente, había muy poca luz porque fue en un lugar, eh, cerrado. Entonces, como que yo sola no me fijé como, eh, en qué estaba tomando, solamente empecé como a tirar, a tirar, y ya yo dije: "No, de aquí va a salir alguna foto increíble", y ya, pues, como no lo estado revisando en ese momento, solo me estaba como enfocando en en tomar fotos, y obviamente, pues estar como grabando y bla. Y ya cuando llegué a mi casa, empecé a ver que una, <blows air> luego que siempre digo: "Tienen que hacer eso, por favor". O sea, una que otra que otra foto salió r bien, o sea, están enfocadas y esto, pero el error más complicado fue que estaba sucio mi lente. O sea, nunca me di cuenta que tenía como grasa. Y entonces muchas fotos se veían así como súper, eh, manchadas. Ajá. Y ya, pues las que pude como reencuadrar y que eliminara esta parte, pues, ya lo logré, pero sí, yo creo que más de la mitad de las fotos que tomé, pues, sí se veía completamente la la grasa, ¿no? Del <giggles> del de los dedos. Y dije: "No." Pues, es que eso siempre l siempre digo, ¿no? Cuando vayan a tomar fotografías, limpien el lente, porque, pues sí, ese es como el peor error que todos cometemos. Y más con el celular, pues siempre lo tienes en la mano, ¿no? Entonces, es muy fácil que se llegue a llenar de grasa o que se le ten que tenga polvito, ¿no? Incluso, entonces, siempre limpiar los lentes y con eso ya, van a tener el 50% de su foto limpia y hecha, ¿no? Pero sí, ese día sí, me compliqué mucho. Ya des aprendí de eso, pero dije: "No. ¿Por qué no revisé que este esto que estaba sucio?". <giggles>
Ajá. Ah, que padre. Ajá. Ah, okey. Ajá. Ajá. No me digas, uy. Por la mancha. Ay, no me digas eso. Ajá. La mancha. Guau. No, no, qué nervios, oye. <chuckles> Claro. Ah, sí. Sí, claro. O sea, algo como básico, ¿no? O sea, en te en teoría básico, pero que sí se es tan básico que se olvida, sí definitivamente. Sí, tienes toda la razón. Oye, ¿cómo le dirías a alguien que no se anima a tomar fotografías con el móvil? ¿Cómo le dirías?: "Oye anímate". ¿Cuál pues sería tu consejo sencillo ahí?
Sí, justo. Sí, como que lo haces automático y ya, dices: "Ah, siempre está limpio". <chuckles> Pues mi Pues mira, creo que de empezar a tomar fotos de lo que sea que te guste en el momento, o sea, si ves que hay un pajarito, tómale un una foto, ¿no? Y así poco a poco ve algo que d una foto al día, digamos, de algo que te guste, que te llame la atención, creo que podría funcionar más allá de la técnica y de la calidad de la cámara, tú solo tómale la foto, y eso creo que va a ser un hábito de observar, ¿no? Y que te va a funcionar no solo para la foto, sino en general para tu día a día. El aprender a observar creo que es algo muy importante y que incluso aunque no tengas una cámara sólo con observar, ya se queda como esta imagen en tu cabeza y es muy fácil que que vayas replicando, que vayas notando ciertas cosas que antes no veías. Entonces, solamente observar y sí quieres como ya adentrarte a la foto, empieza a sacar fotos una o dos fotos al día de algo que te guste y con eso creo que el que vas a entrar al mundo de la fotografía, pues fácilmente.
Ajá. Ajá. Ajá. Oye, muchas gracias por tus consejos, muy buenos, este, hay que animarse, no perderle el miedo, ¿no? O sea, no pasa nada al final, la puedes borrar y se acabó. <chuckles> Gracias por tus consejos. Exacto, no, pues muchas gracias por tus consejos y por tu historia, muy interesante, déjame decirte que, lo cuentas, aunque no eres profesional, pareces profesional. Te agradezco mucho tu historia. Me ha dado muchísimo gusto platicar contigo este, muchos detalles. Muy bonito, gracias.
Mm. El. Sí, además no no gastas nada, ¿no? <chuckles> No, al contrario. <chuckles> Muchísimas gracias a ti, por hacer estas preguntas tan puntuales y ojalá que sirvan mucho. Muchísimas gracias y que tengas un excelente día. Cuídate.
Igualmente, gracias, bye.